À, bạn ơi, dạo này á, mình hay bị tỉnh giấc giữa đêm á, có khi là 2 đến 3 lần một đêm lận, mà mỗi lần dậy xong á, thì mình rất là khó để ngủ lại, và sáng ra khi mà đi làm á, thì mình cảm giác rất là mệt mỏi luôn, giống như là mình chưa ngủ đủ giấc vậy đó. Và, ừm, hiện tại thì mình cũng hông biết phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào nữa.
Thật ra á, thì cái việc mà ngủ mà giữa đêm bị thức dậy nhiều lần như vậy á, là cũng có rất là nhiều người bị gặp cái trường hợp này rồi, chứ không phải một mình bạn đâu, cho nên bạn cứ, a, thoải mái một xíu nha, không có phải quá lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên á, thì, ờ, đúng là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới bạn thật, cho nên là mình phải hỏi thêm một xíu để hiểu rõ hơn về cái vấn đề của bạn nha. Cho mình hỏi xíu là thường thường là thức dậy cỡ mấy lần trong một đêm ta? Với lại có phải là đêm nào bạn cũng bị hông?
Ừm. Thường á, một tuần như vậy á là mình bị khoảng là 4 tới 5 ngày á bạn. Và mình hay bị thức khoảng 2-3 lần, ờ, trong một đêm á.
Nhiều vậy luôn á hả? 5 ngày một tuần là cũng khá là nhiều rồi đó, mà còn 2-3 lần một đêm nữa! Vậy thì cái cái khoảng thời gian nào á, là nó sẽ, a, thường xảy ra hơn ta?
Thường á là bắt đầu khoảng từ, ờ, ờ, 2 đến 3:00 sáng á bạn, là mình hay bị thức giấc trong những cái giờ như vậy á.
Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Vậy, ờ, thường thường á, vào cái lúc mà bạn ngủ giữa đêm như vậy á, nó có mấy cái mà yếu tố bên ngoại cảnh, nó ảnh hưởng tới bạn để bạn thức dậy hông ta? Kiểu như là có âm thanh gì lạ, hoặc là âm thanh to gì đó, hay là có những cái ánh sáng mà nó không có chiếu chiếu hoài, nhưng mà lâu lâu nó lại có cái ánh sáng, nó sáng lên, ờ, trong cái phòng của bạn, hay là ở ngoài cửa sổ chiếu vô gì đó, có cái trường hợp nào như vậy hông?
Ừm, có nha. Thì nhiều lần thức dậy như vậy á, thì mình cũng để ý, thì mình cũng thấy đó là, ờ, tiếng chó sủa, nó hay sủa nhiều, ờ, vào khoảng cái giờ đó, và nó rất là ồn luôn. Bên cạnh đó á, tại vì cái phòng của mình á, nó cũng gần cái đường lớn á bạn. Cho nên á, là cái đèn của xe tải á, nó hay chiếu vào trong cái, ơ, cái cửa sổ phòng mình á. Thì, ờm, mình nghĩ cái đó cũng là một trong những cái yếu tố mà nó nó gây ảnh hưởng.
Ờ. À! Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, theo bạn nói như vậy tức là cái cái chỗ nhà của bạn ở là cũng có, xung quanh cũng có chó, đúng hông? Nó hay sủa vào ban đêm, tầm 2:00-3:00 sáng là một. Với lại cũng gần đường lớn cho nên mới có xe tải chạy ngang qua, và nó cũng chiếu cái đèn, à, pha của nó hắt vào trong nhà của bạn, phải như vậy hông? OK, hiểu, hiểu nha. Rồi cho mình hỏi tiếp thêm một xíu nha. Hổng biết là cái thói quen của bạn á, là trước khi ngủ á, thì, à, bạn có hay, a, uống mấy cái nước mà có cái chất có thể gây cho bạn khó ngủ, chẳng hạn như là cà phê nè, hay là uống nước có cồn hông? Hay là bạn có hay dùng những cái, ơ, thức ăn, thức uống mà vào gần sát giờ đi ngủ hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, có nha. Tại mình, ờ, rất là thích uống trà sữa luôn, cho nên á, thường là trước khi ngủ á, mình, ờ, mình hay uống một cái ly trà sữa. Thì, ờ, chắc là nó cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình nà.
Ừm, thật ra thì trà sữa là cũng là một trong những cái yếu tố có thể khiến cho bạn mất ngủ nếu như mà bạn uống nó quá gần giờ ngủ á. Tại vì căn bản là, ừm, nó vẫn có cái ít, một ít thôi nha, cái chất mà khiến cho bạn, a, khó ngủ, kiểu caffeine á, nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều ở trong trà sữa, ít thôi à. Mà bù lại á, thì, à, bạn không có uống cà phê hay là uống, a, gì có cồn vào, ơ, buổi tối trước khi ngủ hết, đúng hông?
Ừm. À. Đúng rồi.
Ô kê. Rồi, vậy còn dùng điện thoại thì sao? Bạn có hay dùng điện thoại buổi tối hông?
Ờm, cái này bạn nói, bạn hỏi thì mình mới để ý nha. Có, mình có dùng điện thoại, nó cũng hơi thường xuyên á. Ví dụ như là trước khi ngủ thì mình, ờ, cầm điện thoại và dường như là khi mà mình dùng điện thoại thì, ờ, đôi khi mình cũng hông thể nào đặt cái điện thoại xuống được luôn á.
À. Hiểu, hiểu, hiểu. Vậy tính ra á là bạn cũng có nhiều cái, ơ, cái hành động nó có thể dẫn tới cái việc mất ngủ của bạn lắm á, mà cũng bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh nhiều nữa nên là, ừ, bạn <chuckles> bị, a, 5 ngày 1 tuần, <chuckles> với lại 2, 3 lần mỗi đêm, thì đúng là <chuckles> không có phải là cái chuyện lạ lắm. Vậy thì bây giờ, ờm, ờ, mình hỏi thêm một xíu nữa đi, trước khi tới những cái, a, thứ mà, gọi là, mình có thể chỉ cho bạn để bạn giải quyết vấn đề á, thì mình cũng hỏi thêm xíu nữa thôi á, là không biết là bạn á, có cái cái bệnh nền hay là có một cái cái cái cái gì liên quan tới tinh thần hông? Kiểu như là, phải uống thuốc, ờ, những cái bệnh chẳng hạn như đau bao tử hay gì đó á?
Ừm. Ừm, thì á, do là cái tính chất công việc của mình nó cũng khá là nhiều, giống như là, mình phải giải quyết, ơm, email nè, những cái công việc gấp á, ờ, tại vì nó hay đến deadline trong cùng một lúc á. Cho nên là đôi khi á, mình cái việc ăn uống của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều, do đó thì đôi khi là mình cũng cảm giác là bụng mình nó cũng hông có tốt lắm, và nó bị hay bị đau á bạn.
À. Wow! Cũng nhiều vấn đề ghê ha. Ừm, vậy thì, ờ, cho mình hỏi một cái nữa thôi là trong cái lúc mà bạn ngủ buổi tối á, thì cái phòng của bạn á thường thường là có, a, ưm, mở máy lạnh hông hay là có bị, à, nóng quá hay gì hông? Rồi, à, nếu mà có mở máy lạnh á thì không biết là bạn mở nó như thế nào ha?
Ừm. Ờ, có mở máy lạnh nha, ờ, mình, ờ, mình hay bị giật mình giữa đêm là bởi vì do cái, ơ, nó lạnh quá, đôi khi mình mình quên cái việc mà điều chỉnh cái nhiệt độ trước khi đi ngủ nè.
À. Ừm, cái này cũng là một cái vấn đề khá là nhức nhối đó nha, ừm, đừng có quên như vậy chứ hả. <laughs> Rồi, ờ, vậy là mình, à, tổng hợp lại xíu nha, tức là bạn có một cái, a, ừm, giấc ngủ không được ô kê vào buổi tối, bạn hay bị, à, dậy giữa đêm tầm 2:00-3:00 sáng. Rồi bạn hay bị như vậy, ờ, kiểu, 5 lần một một tuần, tức là 5 đêm 1 tuần á, vậy là khá là nhiều nha, tần suất khá là cao, rồi, à, bạn cũng hay bị, gọi là, ờm
Ừm. Ừm. Đúng rồi.
à, ngủ mà, kiểu, à, phòng mà bị lạnh nè, thì dậy nè, rồi hả còn, à, hay, a, sử dụng cái trà sữa nữa đó, nên là nó cũng ảnh hưởng trước giấc ngủ, OK, rồi còn chó sủa rồi bị ánh sáng của đèn xe tải. Bạn bị quá nhiều thứ nó ảnh hưởng luôn á chứ. OK rồi, bạn có còn, ờ, vấn đề gì nữa về cái giấc ngủ bạn muốn chia sẻ với mình hông?
Ừm. Hiện tại thì mình chỉ thấy là nó có những cái vấn đề như vậy thôi. Ờ, và mình cũng hông biết là phải giải quyết từng cái như thế nào nữa.
Được rồi, mình hiểu rồi nè. Để mình chỉ cho bạn một số cái mẹo nha.
Ừm.
Ừm. Đầu tiên á, là về cái việc mà bạn, à, đi ngủ á, mà bạn uống trà sữa đó, thì bạn phải đổi cái thói quen đó đi. Bây giờ bạn thích uống trà sữa, đúng hông? Bây giờ bạn uống ban ngày cho mình, OK hông? Bạn, ừm, uống vào ban ngày, thí dụ như là bạn đi làm hay là bạn đi học vào buổi sáng á, tà tầm khoảng 2:00-3:00 chiều á, cái tầm đó là cái tầm mà người ta sẽ hay bị buồn ngủ hoặc là hay đói bụng cái khúc đó đó. Đó, thì cái cái đó là cái lúc mà bạn nên uống trà sữa. Bạn vừa hết đói bụng nè, vừa hết buồn ngủ vào lúc đó, và nó lại không ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bạn ban đêm. Tại vì căn bản á, là cái chất, à, caffeine ở trong trà sữa nó không có nhiều, vậy thì nó s khi mà bạn uống vào tầm 2:00-3:00 chiều á, là từ từ tới tối là nó đã tan hết rồi, nó không còn ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn được nữa.
À! À! Ừm. À, ra vậy. Ừm, mình thấy cái này cũng, a, cũng đúng nha. Ờ, vậy chắc là mình phải điều chỉnh cái việc mà uống trà sữa lại, ờm, giống như là mình uống buổi chiều thay vì mình uống, ơ, buổi tối trước khi mình đi ngủ.
Ừm, ừm. Hợp lý rồi đó, đúng rồi đó bạn, rồi sửa cái đó lại giùm mình nha. Rồi ngoài ra á thì, à, cái cái vụ mà bạn bị, ờ, thức dậy, bởi vì những cái vấn đề về ngoại cảnh á, kiểu như là hả chó sủa nè, rồi, à, bị ánh sáng từ cái xe tải ở ngoài đường nó chiếu vô trong cửa sổ hắt lên, ơ, trần nhà đồ, đúng hông? Nó sáng, nó chói làm cho bạn dậy. Thì bây giờ á, ừm, bạn kiếm m cái cách để mà bạn đóng những cái cửa sổ lại giúp mình. Bạn, à nếu như mà cửa sổ của bạn, ơ, có cửa kiếng á, thì bạn hãy kiếm mấy cái rèm cửa á, bạn, ơ, gắn rèm cửa lên, ừm thì rồi tối tối bạn cứ kéo nó lại để cho nó chắn những cái ánh sáng từ bên ngoài, cũng như là nó cũng giảm bớt những cái âm thanh, ơ, từ bên môi trường bên ngoài chẳng hạn như tiếng chó sủa vào ban đêm. Vậy được hông bạn?
Ừm. Đúng rồi. A, hợp lý nha! Ừm. À. Mình thấy hợp lý nha, cái cách này rất là là hợp lý luôn, ờ, bởi vì khi mà sử dụng màn á thì nó sẽ che chắn được cái ánh sáng nè. Ờ, chắc là mình sẽ phải mua một cái bộ màn để mà mình treo ngay cửa sổ rồi.
OK nhá. Rồi, đó là về cái vấn đề ngoại cảnh như vậy, còn cái vụ mà bạn, a, quên, a, chỉnh cái <chuckles> cái máy lạnh của bạn đó, thì, à, thường thường máy lạnh của bạn, a hông biết là máy lạnh của bạn có cái tính năng á là đi ngủ hông ta? Cái đó nó, gọi là, cái tính năng, a, ngủ á, chế độ đi ngủ á.
Ừm. Ờ, thường thì mình hông có, ờ, mình hông có điều chỉnh đó, tại vì người nhà mình hay làm á, cho nên là mình cũng không có để ý nhiều nữa.
À. Thì nếu như mà nó có cái tính năng đó thì bạn có thể làm một bước đó là bạn bật cái tính năng đó vào trước khi bạn đi ngủ. Thì cái tính năng nó làm như vầy là nó đơn giản thôi. Là thí dụ như là cái nhiệt độ của bạn đang là 20 độ, đúng hông? Thì cái tính năng đó nó sẽ giúp cho, a, c bạn thay đổi cái nhiệt độ trong lúc bạn đang ngủ luôn, kiểu như là, cứ 2 tiếng đồng hồ nó sẽ tăng lên từ 20 lên 22 độ, rồi 2 tiếng đồng hồ sau từ, à, 22 lên 24 hoặc là có thể là từ 20 lên 21 rồi 21 lên 22. Nói chung cứ cách khoảng 2 tiếng là nó sẽ tăng dần cái nhiệt độ lên cho bạn, a, đỡ bị lạnh về đêm á, tại về đêm, a, nhiệt độ đi xuống mà. Ừm.
À! Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Vậy chắc là để mình, ờ, kiểm tra lại coi thử là, ờ, cái đó có cái chế độ đó không. Ờ, rồi mình cũng tìm hiểu thêm về cái phần đó, mình thấy nó cũng quan trọng á nha.
Ô kê, ô kê. Thật ra thì nó không chỉ giúp cho bạn giấc ngủ của bạn không đâu, giúp cho sức khỏe của bạn nữa, tại vì tối ngủ mà lạnh quá nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi, thì, à, về cái, à, đó thì học xong rồi ha. Thì còn cái việc mà bạn, à, đi ngủ mà bạn hay, a, xài điện thoại á, thì cái này, ờ, cũng cũng khó mà có thể làm cho bạn dừng cái việc đó lại được liền, cho nên là bạn cứ cố gắng á, là bạn gần đi ngủ thì bạn ít nhất là dừng sử dụng điện thoại, khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để nó dễ ngủ hơn nha. Còn không thì chịu khó bật cái chế độ mà ánh sáng, a, ban đêm á, nó sẽ giảm bớt cái ánh sáng xanh trong điện thoại, ánh sáng nó vàng á, nó sẽ giúp cho bạn dịu đôi mắt của bạn lại và dễ đi vào giấc ngủ hơn nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, nửa tiếng. Ừm. Ừm, chắc là sắp tới á, ừm, mình cũng thử cái cách này xem như thế nào, ờ, mình thấy là đúng là phải hạn chế lại cái việc sử dụng điện thoại nhiều, ờ, khi mà bạn nhắc tới thì mình cũng để ý cái chuyện này kỹ hơn.
Ừm, ừm. OK, nha bạn ơi. Rồi còn cái nữa nè, là cái này thì, à, mình bổ trợ thêm cho giấc ngủ của bạn thôi, chứ không phải là xử lý cái việc mà mấy cái bạn đang đang gặp đâu, đó là hãy, ừm, thử là dùng một cái loa nhỏ thôi và bật những cái loại nhạc mà, kiểu như là, dễ cho giấc ngủ á, những cái nhạc mà tần số thấp á. Đó, bạn lên chỉ cần lên YouTube hay là bạn lên Spotify hay là bất kỳ một cái nền tảng streaming nào hết á, thì, ừm, bảo đảm với bạn luôn là trên đó có rất là nhiều nhạc để bạn đi ngủ, thì bạn cứ bật mấy cái đó lên. Nó không phải là nhạc bình thường đâu, nó kiểu là nó có sóng âm trong đó nữa, những cái sóng âm tần số thấp á, nó dẫn đến là bạn sẽ dễ ngủ hơn rất là nhiều. Và nếu mà bạn có tỉnh giấc giữa đêm thì cái việc bạn đi vào giấc ngủ trở lại nó cũng dễ hơn nữa. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. À, ra vậy á. Ừm. Ờ, nghe cũng, ơ, ờ, cũng bổ ích nha, ờ, thì hôm nay á, khi mà nói chuyện với bạn thì mình cũng, ơ, ừm, thấy là bạn cho mình những cái lời khuyên cũng rất là hay và hữu ích cho cái việc mà, ờ, giúp ờ, cái việc hạn chế mà thức dậy giữa đêm á, cũng như là để đảm bảo cái giấc ngủ của mình hơn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn nha.
Ừm, không có gì nè, chúc bạn ngủ, ơ, đủ hơn nhá.
Ờ. Tạm biệt bạn.
Bye bye.